जी हाँ, ज़रूर अगर मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊँ, बड़ा दर्द भरा अनुभव था मैं नीट परीक्षा की तैयारी मैं नीट की तैयारी करती थी, तो मेरे साथ ये दिक्कत थी कि जैसे जो हम लोगों का पेपर होता है, वो 3 घंटे का होता है तो अ, वो पेपर था। अब मैंने ना पढ़ा सब था, मतलब मैंने पूरा अ, बायोलॉज़ी, केमिस्ट्री, ब फिजिक्स मैंने पढ़ी सब थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इतना मैं डर गई थी मुझे लगता था क्योंकि देखिए आप पढ़ते तो हैं, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा होता है ना, इन सारे परीक्षाओं का कि इतनी सारी चीज़ें दिमाग में रखना मुश्किल होता था और जो 1 हफ्ते पहले चीज़ें पढ़ी हैं वो याद आना भी मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं इतना डर गई थी मैं रोने लगी थी, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मैं नहीं जाऊँगी पेपर देने। तो देखिए एक होता है ना कि अ, घर वाले अगर आपका सपोर्ट कर देना उस टाइम तो मेरी मम्मी ने कहा, "जाओ, हमें पता है तुम्हारा नहीं होगा, जाओ तुम।" तो मुझे लगा ना। कि एक प्रेशर थोड़ा-सा हटा क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना घरवालों की वो हमें तोड़ देती है अंदर से। मैं आपको बताऊँ मुझे आधा डर तो इसी बात का लगता था कि अरे ये मेरे पापा ने मेरे पे कितना पैसा लगा रखा है, मैंने इनका पैसा डुबो दिया, इत्ती महँगी-महँगी किताबें मैंने खरीदी थी, इतनी फीस भरी थी। तो वो सारी चीजें ना मेरे दिमाग में आने लगी थी जब मैं पेपर देने जा रही थी। मैं ये सोच रही थी यही बात साल भर सोच लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता।
अरे, बताइए, बताइए। हाँ। अच्छा। हाँ। अरे। हाँ। बिल्कुल। हाँ। अरे, हाँ। अरे, हाँ, हाँ। सच में। हुँ, वो तो है। उ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। दिन नहीं देखना पड़ता हाँ, ये तो सच में मतलब बड़ी ही दिलचस्प कहानी थी और मुझे लगता है ना कि ऐसे फेज़ से बहुत सारे लोग गुजरते होंगे। जैसा आपने बताया है कि जब एग्ज़ाम होता है तो घर वाले ही सपोर्ट करते हैं। तो बहुत से घर वाले ऐसे बोलते हैं, अरे बेटा हो जाएगा, जाओ-जाओ, हो जाएगा। तो ऐसा होता है ना ऐसे में और ज़्यादा बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है। है ना? लेकिन ये सही किया है, मतलब आपकी मम्मी काफ़ी अच्छी होंगी, जो आपने आपको बोला है उन्होंने कि, "जाओ जाओ नहीं होगा ये हमें पता है हाँ।
जी। हाँ। उ, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। मैं आपको बताऊँ, देखिए हाँ। हाँ, मतलब माँ-बाप को भी रहता है द कि मेरा बच्चा अच्छा करे, लेकिन ये मेरे घरवालों की बड़ी अच्छी चीज़ रहे। प्रेशर नहीं दिया उन लोगों ने, लेकिन तब भी ना देखिए जब आपके ऊपर अ, इतनी ज़िम्मेदारियाँ मतलब आपके दिमाग में रहें कि अरे इतना पैसा खर्चा हुआ है और जब आप एक मिडल क्लास फैमिली से आते हो ना तो ये चीज़ें दिमाग में बनी रहती है। तो मैं आपको बताऊँ मैं इतनी परेशान हो गई थी उस दिन अ, जब मैं पेपर देने गई ना तो मेरा हाथ काँप रहा था। उसके बाद जब मैंने मेरे को पेपर मिला, तो मुझे जो रोल नंबर भरना था, मैंने गलती से उसे भी गलत भर दिया। अब तो मेरे ऊपर और प्रेशर क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता था कि एग्ज़ाम में मेरे रोल नंबर से ही मेरा रिजल्ट आएगा। तो पहले तो मैंने सोचा कि अरे यार अब तो रोल नंबर, मैंने गलत भर दिया, अब तो आएगा ही नहीं। लेकिन फिर बाद में ये जो टीचर्स थे वहाँ पे उन्होंने मुझे शांत कराया बोला, "रो मत, चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा क्यूआर स्कैन करेंगे उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा" तो मैं चुप हो गई। फिर मैंने जब पेपर में मैंने 2-3 क्वेश्चन मैं पढूँ मैं आपको बताऊँ मैंने सोचा बढ़िया था रोल नंबर से ही आता अब रिजल्ट आएगा तो फिर घर वाले क्या करेंगे मेरा तो देखिए मैं आपको बताऊँ मैंने बहुत प्रेशर में
बिल्कुल, हाँ। हाँ, प्रेशर नहीं देते। हाँ। अ, हाँ, होती ही है। उ जी। हाँ, ओ। हाँ। बिल्कुल। हाँ। <chuckles> अच्छा। हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, मतलब आपने सोचा कि मतलब अच्छा हुआ रोल नंबर गलत हो गया?